ใช่แล้วค่ะ ประมาณ 2 ปี 2 ปีกับ 4 เดือน เกือบจะ 5 เดือนแล้วค่ะ คือตอนที่เราไม่ท้อง เราก็ทำงาน เพราะเราลาออกจากงานประจำเพื่อที่จะมาเปิดคาเฟของเราอะค่ะ แล้วก็มันตอบโจทย์ คือเราสามารถที่จะ ดูลูก ไปด้วย ขายของไปด้วยได้ แบบ แบบคาเฟ แบบไม่เปิดหน้าร้าน อะค่ะ แบบออนไลน์ มันก็จะมีช่วงที่เราอะค่ะ ไม่สะดวกเราก็กดปิดร้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ๆ อะฮะ ครับ อืม ครับ อ๋อ ก็คือมัน เอ่อ อ๋อ อะ พอออกจากงานประจำมานะครับ ก็มีมาทำเป็นคาเฟนะครับ แต่ก็ อ่า ท ร้านปิดค่อนข้างดึกเลยใช่ไหมครับตรงนี้? เอ่อ แล้วเป็น โอ้ ดึกเลย เอ่อ อาการที่เราเป็นนะครับ เพราะว่าเป็น เอ่อ ทางกายหรือกับ กับในส่วนของทางใจอะ ตรงไหนที่มันเอฟเฟกต์มากกว่ากันครับ? ที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมาก ๆ เลยอะครับ
ใช่ค่ะ จะปิดประมาณเที่ยงคืนค่ะ

แต่ยังไงต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่แนะนำ แล้วก็เป็นกำลังใจให้น่ะค่ะ เราเองก็จะนำที่ คำแนะนำของคุณเองเนี่ยนะคะ ไปปฏิบัตินะคะ แล้วก็เริ่มที่จะปรับปรุงฟื้นฟูตัวเองให้ ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ เพื่อที่เราจะได้มีความสุขในแต่ละวันด้วยนะคะ วันนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกัน ยัง ไง ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ครับ ครับผม ครับ ด้วยความยินดีนะครับ ยังไงก็ เอ่อ เป็นกำลังใจให้ นะครับผมในการที่จะ เอ่อ ลุยต่อนะครับ วันนี้สวัสดีครับ